あの、ええと、これから近々にすごい困りそうなことがあって悩んでるんですけれども。
え。 はい。
あの、アドバイスをいただけたらなって思うんですが、聞いてもらえますか？
もちろんです。具体的に聞かしていただいてよろしいですか？
はい。あの、今度のおし年末年始に、ええと夫の実家の方に帰るんですけれども。
ええ。 うーん。
んま、その時に姑に会うに、こう、孫を合わせることんなるんですが
なるほど。 ええ。 はい。
あの、私の子供が小学校2年生なんの、女の子なんですけれども、あの、は発達障害なんですね。
はい、ええ。 ええ。
で、自閉スペクトラム症で、こう、人とのコミュニケーション能力こう、能力がこう、すごく低いと。
ええ。 うんうん。 ええ、はい。
で、それを、姑はもう、8歳になるんですけもう、ここれ3歳の頃からわかっていることなんですけれども、なんかこう、受けいきれ受け入れられなくて。
ええ。 ああ、なるほど。
うん、で、あの
うーん。
普通の子ができるようなことを求めてくるんですよね。
ええ。 うん。ああ、なるほど、それが、あの、まあ、ご主人のお母様なので、ご主人からきちんとあのですね、説明してもらうことは非常に大切ですね。
うん。 そう。 ああ。 ああ、夫から言ってもらうと。
うーん。 そうですね。あの、なぜならあのご自身の方で言うと、もう喧嘩になっちゃいますし。お互いにあの、親子であれば喧嘩してもですね、まあ修復できますけれども、いや、そこはあの、一切言わずに旦那さんに任せた方がよろしいかと思いますね。うん。ええ。
うん。 うん。 うん。 うん。 やっぱりそうですか。いや、もう、ほんとに、うすこう、私から言うと、1回目はいいっかいめは言えるんですよ。こうこうなので。こうです。でも確かにそう、2度、３度っていうしゅいうのがね、わ、やっぱし私にはできなくて。あ、できなくてもしょうがないですよね。ほか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
あ、そうです。やらない方がいいです。ややったらダメです。ややったらダメです。それはダメです。ご主人にお任せした方がよろしいです。ご主人はどうおっしゃってます？
あ、やらない方がいいですか？ あ。あ、そうですか。 うーん。 で、それが、夫がですね、夫が、その、お母様とあんまり仲が良くないので
ええ。 ええ。 ええ。
なんか、こういう、すすごい、なんか、すぐに喧嘩になっちゃうから。なんか、お夫も、その、お母様とはあんまり喋らないようにしてるみたいなところがあって。
ええ。 ええ。 うん。 なるほど。
そう。だ、喧嘩腰でしか喋ってないんですよね。
うん。 うん、じゃあ、喧嘩しておいてもらいましょ。
あ。 <chuckles> 喧嘩してもあ。
うん。ほんとに、あの、うや、ご自身が喧嘩するよりよっぽどいいです。あの。だって親子関係なので、喧嘩しても、やっぱり会ったら、ま、喧嘩しても、ずっとそれ繰り返すだけで、ええ、別にもう、親子なので、修復できると思います。でも、やっぱり、うん、他人とは難しいです。「あの時、ああ言われた」「こう言った」「嫁がこう言った」「ああ、姑がああ言った」って、もう、ずっと一生残ります。ほんとに。うん。
うん。 ああ。 うーん。うん。 うん。 ほお。 ほお。 うん。 え。嫁のは一生残るんですか？
残りますよ。「ああ、嫁さんがこう言ったな」って。うん、やっぱり、自分も何か言われた時に、「ああ、言われたな」っていうのはやっぱり忘れないと思うんですよ。傷ついたりとか、言い方だったりとか、うん、なんか、いいことを忘れちゃって、悪いことはしっかり覚えているのでね、残念なことに、なんでしょうかね、この習性。
あら。 ああ。 怖い。 はい。 はい。 うん、確かに。確かに、それは、いいことは忘れられてて、悪いことは覚えてるっていうのはありますね。
うーん。 ええ、なのでうん。
確かに。でも、どこう、おじゃあ、夫とくずっと喧嘩してもらう感じで、じゃあ、夫に話してもらうためには、どうしたらいいかを考えることに、力を使えばいいってことですかね。
ええ。 ええ。 あ、ご主人から説明された時ないんですか？今、小学校2年生だっていうことなんですけれども。ええ、それまでに。
うん。 はい。 いや。
お母様には、あ。
なんか、だいうーん。そうですね、夫から言ってもらうことはあるんですけれども、大体なんか、こう、その場でなんかをやってしまって、で、後から言ってもらうんですよ。例えば、なんか、毎回、その、ともだあの、会いますよね。例えば、具体的に言うと、こう、会った時に「あら、なんとかちゃん久しぶり。お友達できた？」て言うんですよ。て聞いてくんですよ。で、ええと「あの、すいません、お母さん、あの、こういうわけで、友達ができるとか、そういうのは、で起きる可能性が低いんです」て、心の中で思ってるんですけれども、ああ、それを止めに、例えば直接入ると、まあ、娘もちょっとやじゃないですか、それ生で聞いたら。うんうん。
ええええ。 ええ。 うーん、なるほど。 ええ。ええ。 はい。 ああ、なるほど。うーん。 うーん。 うーん。 うーん。うーん。なるほど。 うーん。はい。うん。 ええ。 うん。そうです。そうですよね。うん。娘さんはどういう反応されます？
そう、だから今は、だからみんなあ、娘は黙ってます。なんか無視してます。
うん。 ああああ。あ、無視してあの、おばあちゃんがなああ、何言ってるかわかんないって感じですか？じゃなくって？
そう。おばあちゃんを無視してる感じです。 そう。 あの、うん。答えて答えられないことだから
あ、なるほど、なるほど。
「別にいないよ」とかは言いたくないじゃいないから
うんうん、う。 うーん、なるほどなるほど。
い「別にいないよ」っては言いたくないし、かといって「いる」って、も、言うのも嘘だし。
うん。 ええ。
だから、娘は黙ってるんす。
そこら辺はうん、なるほど。ううーん、なるほど。うーん、なるほど。なるほどなるほど。そうなんですね。じゃあ、おしゅうとめうんうん。うん、そうですね。うんうん。うん。
で、そうすると、そういうのが気に入らないんですよ。姑は。 うん。 うん。あと、挨拶とかもちょっと難しくて、かいなんか物をあげた時は プレゼントとか、「はい、なんとかちゃんプレゼント」って言って、「これ買っといたよ」とかってあげた時に、あの、「どうもありがとう」って、言葉で、おあ心で思ってても言葉で言えなかったり、あと
はい。 ええええ。 ええ。はい。 うん。 ええ。うん。はい。
「さようなら」って、おお部屋出る時にさようならか。
うん。 ええ、ええ。
そういう挨拶もなかなかできないんですよね。
うん。 うんうん。そうなんですね。
なん、そう言うと、そもうそういうのが気に入らないから。
ああ、なるほど。へえ、なるほど。うん、うん、なるほど。
あ、そう言うまで「あんありがとうありがとうは？」とか。「帰る時はさようならって言うのよ」みたいなのをずっとしつこく言ってたりとかして
うん。 なるほど。ああ、じゃあ、あの、生まれてから何回ぐらい、あの、お孫さんに会われました？お母様。
うん。 そうですね、年に
うん。
3回2、3回ですかね？
ああ、なるほど。
なんか、前はなんか、その もうちょっと会ってたんですけれども。
ええ。
なんか、そういうのがなおんないから、ちょっとし頻度が減ったり時間が短くなったりしてます。うん。
はい。 ううーん。 おそらく、うーん、お姑さんの周りには、あの、そういう経験された方とか、そういうことが、まあ、ご存知ないんですよね、お姑様の方が。うん。ええ。ええ。うん、たぶんおそらく、あの、ご自身で調べて、あの、どういった病気であるかっていうことを、あの、確認するようなタイプの方ですか？
うん。 うん。 ね、なんそうなんですかね。やっぱり。 はい。 いや、確認してくれるかなと思ったんですけど、こう行ってる限り、なんか本があった形跡とかもないし。
うん。 ええ。 あ、そうなんですね。あ、なるほど。
あ、そう、本買って渡して渡したら、なんか、してもいいですかね？嫌味じゃないですか？
うん。 あ、絶対そんなご、嫌味じゃないです。まず、ご理解いただくことからスタートした方がいいと思いますよ。今、ま、この機会にですね、もうご主人と話されて、えっと、毎回、ま、こういう話になるのは、ちょっと私は辛いと。あの、お母様のに、え、今あの、病気の説明をですね、あの、けん口に出して喧嘩になっちゃうので、その本を読んでくれると、もう難しくて思わないので、箇条書きでもいいので、ま、こういうことは難しいですっていうことを、ま、箇条書きで心当たりあるものを書いて、で「こういった場合はこうなるでしょう。だから、あの、こういった時は、ま、あ、こういう病気なんだなっていう風に受け止めてください」っていう風に、ま、お母様がまだ受け止めていらっしゃらないですよね。うん。
うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 うん。 そうなんです。
ええ。なので、おそらくご自身も、受け止める時になかなかちょっとお時間かかったんじゃないですか？
うーん、そうですね。そうですね。
ええ。ご主人もそうだと思うんですけど、うーん、であるならば、お母様は、ま、年に2、3回しか会われないっていうことですし、毎日いらっしゃるご自身よりも全く会ってないわけなので、受け止めるには時間はかかると思うんですね、やっぱり。
うん。 はい。 あ、確かにそうですね。 はい、はい。
で、また、他の、ま、お孫さんと比べたりとかすることも絶対あると思うんですね。うん。
いや、それはそうで、それはなんか、短時間しか一緒にいなくてもなんか、それは感じます。うん、やっぱりお友達のお孫さんとなんか年齢が近いらしくてそう、聞くんですよね。
ええ。 ええ、ええ。なので うん。 ええ、はい。 そう。なので、ついつい比べていらっしゃって「できるはずでしょ？できるはずでしょ？」ってやっぱりちょっとね、あの、思っちゃって、あの、ま、最後まで「さよならは？ありがとうは？」っていう、言ってしまうんでしょうね、それは。まうん、それが「あ、この子は、今そういう成長の段階なんだな」って、お母様自身が受け止めることができるようになれば、そういったことは言わないので、もしもそれがお母様が言わないであれば「お母様ありがとうございます」っていうふうに、「ご理解いただきありがとうございます」っていうふうにお伝えされていけば「あ、こういうことなのね」って、お母様もちょっと、い一つずつ学んでいくんじゃないですかね。おきゃお母さんは勉強必要ですね。お母さんもお勉強させましょう。うん。
うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 あ。
ふん。
いや、すそういう風にははっきり言ってくださると、ちょっと、すあの、味方が増えたような気持ちになって嬉しいです。いや、なんか、あの、うな親が勉強するのは当然なんですけれども、なんかたまにしか会わない姑に「勉強してください」って言っていいもんなのかな、どうなのかなと思ってて。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
いや、あの、ま、ご主人との喧嘩も見たくないですし、お互い気持ち良すく過ごしたいので、もしもお母様がですね、ご理解示していただければ、もっと頻度を上げて、お会いしに行くことも出来るでしょうし、ま「それが出来ないんです」っていう風に素直にお伝えされるのもいいかもしれませんね。
いや、ほんとに。 はい。 ああ。あ、それはもちろん夫の口から言った方がいいんですよね？
うん。 いいと思いますけどね。それは、ご主人にまず理解してもらってですね、そこら辺をあなあらって、うーん、で、あの、何も言わなくてもいいから、この紙を渡してくれない？から始めても、よろしくないでしょうか。うん。
そうですよね。 うんうん。 うん。 ああ、なるほど。 確かに。あ、そっか、紙にまとめて渡せば、ちょっと夫の負担も減りますもんね。
ええ。 え、ええ。 そうですね。で、ごじしあ、もう、ご主人も、もう一度自分で確認することが出来ると思いますよ。
うん。 はい。 ああ、なるほど。確かに。
ええ。 ええ、お母様と違って、お父様ってちょっとお子さんと距離ある家庭の方がほとんどなので、こういう機会にええ。一緒にされてみた取り組んでみたらいかがでしょうか？
いいですね。 はいはい。 分かりました。いや、具体的な手順まで考えていただいて、ほんとに助かりました。ありがとうございます。
とんでもないです。ありがとうございました。